Alors je voudrais te parler un petit peu de ma situation actuelle, et heu, p plus précisément de ma situation, heu heu professionnelle. Hem en fait, heu voilà, clairement heu, j'ai un travail à l'heure actuelle, heu heu qui est, on va dire, heu, alimentaire. C'est pas quelque chose, heu, dans lequel, heu, je m'épanouis vraiment. Heu, pour pour te donner un peu pl un peu de précision, heu, je travaille dans l'industrie. Donc, heu, r rien rien d'épanouissant, hein. Du travail vraiment répétitif et voilà. Heu, mais bon, je m'en plains pas, c'est c'est ce qui m'a assuré une sécurité, heu, hem, depuis plusieurs années maintenant. Mais aujourd'hui, voilà, je j'aimerais donner un peu plus de sens, heu, à ma vie professionnelle, et heu, <clears throat> il se trouve que justement, bah, j'ai une passion, heu, qui est, heu, le beatmaking, heu, si si tu vois ce que c'est. Heu, je compose des des musiques. Je je je compose des instrumentales, heu, avec mon ordinateur. Et heu, ça fait, heu, beaucoup d'années maintenant, et en fait c'est une passion qui prend de plus en plus de place et je commence à me poser la question, si ça pourrait pas devenir, heu, mon métier. Mais heu, ça soulève, heu, beaucoup, beaucoup de questions, donc heu heu, ça me fait plaisir de pouvoir en parler avec toi et avoir, heu, ton retour là-dessus.
D'accord. OK. Moui. Ah oui. Et bah je t'en prie, heu, c'est un plaisir aussi, heu, de t'écouter et heu, oui, je comprends tout à fait, heu, du coup, heu, ton changement, heu, tu aimerais en fait vivre de ta passion hein. Donc c'est félicitations par rapport à ça et comme tu l'as dit en fait, heu, c'était oui, heu, c'est, heu, le travail dans l'industrie c'est un travail avant tout alimentaire, heu, pour payer entre guillemets «les factures» et cetera et tu aimerais donner plus de sens. Hem, heu, d'ailleurs, heu, quand tu parles de beatmaker, oui, donc c'est de créer les, hem, les musiques, heu, et cetera, heu, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine, heu, c'est une passion en fait que tu aimerais, heu, transformer en véritable, heu, travail, finalement?
Mmh. C c'est ça. Merci. Exactement. Exactement, oui. Bah, m C'est ça, oui, tout à fait. Bah, par expérience, oui, heu heu, j'ai beaucoup d'expérience, mais je je je ne suis pas j'ai jamais été, heu, professionnel. Ça a toujours été en tant que qu'amateur et passionné, heu, que j'ai fait tout ça, heu, mais, heu, c'est vrai qu'au final, heu, maintenant, ça fait, heu, ça fait près de 20 ans que que je m'amuse à faire, heu, à faire tout ça et aujourd'hui, bah, j'aimerais, heu, faire en sorte que ce ne soit plus seulement un jeu mais pourquoi pas, heu, oser sauter le pas? Et heu et en faire quelque chose de plus professionnel. Mais c'est c'est difficile, heu, de de sauter le pas, justement.
Moui. D'accord, bah, déjà félicitations, 20 ans, oui, ça te fait, heu, un bon bagage, hein, donc heu, tu as beaucoup d'expérience. Donc heu, tu as raison, oui, de transformer ça, en fait, en en revenus, en travail, heu et pour sauter le pas oui, c'est toujours le plus dur, donc heu heu, je comprends ton ressenti. Qu'est-ce qui te fait, entre guillemets, «quelles sont tes craintes,» heu, dans le fait de franchir le pas? C'est de quitter ton travail, heu, salarié, heu, ça voudrait dire que tu t'engagerais dans un travail, heu heu, à ton compte freelance, c'est ça?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est exactement ça. En fait, heu, voilà, tout simplement, heu heu, j'ai quand même, heu, des des responsabilités familiales, heu, je suis pas tout seul, donc heu, voilà, c'est c'est au c'est aussi un des aspects, heu, qui font que, mmh, c'est difficile de de quitter quelque chose qui est certes, heu, peu épanouissant, mais sûr, heu, pour, heu, un chemin qui, heu, qui est, heu heu, clairement, heu, aléatoire. Parce que, voilà, heu heu, soyons lucides, le monde, heu, artistique, c'est vraiment, heu, c'est vraiment aléatoire, souvent de la chance, beaucoup de réseaux, heu, enfin voilà, des paramètres qu'on contrôle pas forcément toujours. Donc heu, bon, <clicks tongue> voilà, c'est c'est d'autant plus angoissant pour moi.
Moui. Oui, oui, oui. Je comprends parfaitement ton angoisse et et heu, comme tu l'as si bien dit, heu, tu as une famille donc heu, heu, le travail dans l'industrie c'est une sécurité pour ta famille avant tout hein, donc heu, sur ça, heu, je c compatis, heu, complètement avec toi et heu, comme et tu parles de oui le beatmaker c'est un milieu donc, oui, artistique avec beaucoup de pistons, de réseaux et cetera. D'ailleurs, heu, en termes, heu, de, heu, réseau, heu, est-ce que tu as des petites connaissances. Parce que tu ça fait 20 ans que tu que tu c'est ta passion depuis 20 ans, est-ce que tu es tu es arrivé à te créer un petit réseau de connaissances quand même?
Beh, oui. E exactement. Mmh. Mmh mh. Oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai réussi à me créer un petit réseau de connaissances et heu, malgré le fait que ce soit toujours resté, heu, amateur, heu, je j'ai pas, heu, je je n'ai pas rien fait dans ce domaine. C'est-à-dire que voilà, je me suis amusé, il y a quelques années, heu, à, heu, créer une chaîne, heu, YouTube, heu, j'ai aussi, heu, fait quelques années de, mmh, de conservatoire, heu, dans dans ma ville et heu, du coup j'ai gardé pas mal de contacts, heu, du de l'époque du conservatoire. Notamment mon ancien prof, heu, donc heu, oui, oui, j'ai, mmh, un petit peu de réseau. On va dire à l'échelle locale, départementale mais heu, c'est disons que c'est pas assez, heu, heu, fou pour, heu, envisager quelque chose, voilà, de de de type, heu, gros succès quoi.
Moui. D'accord. Moui. D'accord. Moui. Oui, oui, oui, oui. Je je vois où tu veux en venir.
Ça reste tout à fait ordinaire quoi.
Ben après, heu, est-ce que tu as déjà potentiellement pensé, heu, tu pourrais éventuellement, heu, bah, déjà relancer, heu, se activer, hein, même ce fameux réseau, heu, local, mais bon, heu, en général, tu sais, heu, la recommandation ensuite le bouche à oreille, ça fait souvent effet boule de neige et heu, tu pourrais commencer, bah, avant, heu, de quitter, hein, ton travail dans l'industrie. De faire de en fait «préparer» entre guillemets ta transition. De ne pas arrêter, heu, d'un coup ton travail, mais tu pourrais, heu, oui, éventuellement en fait, heu, heu, fe faire la transition en commençant à activer ton réseau local et heu, enc et commencer ensuite à basculer, heu, donc de l'industrie à à beatmaker. Mais heu, tu peux commencer, heu, potentiellement, hein, bien entendu si tu le veux, heu, à à le faire le week-end quand tu as un peu de temps et ensuite heu, quand tu as fait la transition là, heu et quand tu es rentable surtout, tu pourrais éventuellement là oui quitter ton travail de l'industrie mais ensuite il y a des aides avec France Travail mais ça je pourrais t'en parler, heu, ensuite. Mais déjà tu en penses quoi de cette, heu, transition, ce basculement, heu, ben progressif finalement?
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh. Oui. Mmh. Mmh mh. Oui. Mais oui, oui, oui. C'est c'est tout à fait la chose à faire hein, de toute façon, heu, heu, c'est la 1re chose à faire, heu, si si je veux éventuellement repartir dans ce domaine. Ce serait voilà de de d'en reparler à mes collègues, heu, qui sont également dans le domaine et de de leur de demander un petit peu leur retour et un peu, un petit coup de main éventuellement, heu, mais, hem, en fait, il y a aussi, heu, une autre contrainte, heu, qui se pose, heu, c'est lié justement à mon travail actuel, heu, dans l'industrie, heu, c'est que, mmh, mmh, généralement, je suis, heu, épuisé de mes journées. En fait, hem, c'est un travail quand même, heu, heu, qui demande beaucoup, heu, physiquement et mentalement, heu, parce que, bah, déjà tout simplement, heu, du fait des horaires complètement décalées, heu, je travaille dans le dans un mmh, ce qu'on appelle les trois huit, je sais pas si ça te parle? Voilà, c'est c'est-à-dire que la journée une journée de 24 heures, elle va être découpée en 3-3, heu, 3, portions de 8 heures, les trois huit et donc heu, il y a des gens qui vont travailler 8 heures le matin d'autres 8 heures l'après-midi et d'autres 8 heures la nuit et ça c'est un roulement perpétuel.
Moui. D'accord. Moui. Ah, oui oui oui. D'accord donc oui ça impact aussi tout temps en temps.
Mmh. Mmh et chaque se chaque semaine, ça change, voilà chaque semaine, ça change, donc pour le corps, heu, b et et limite par extension pour l'esprit. C'est c'est très usant et heu, c'est vrai que je rentre, heu, chez moi, hem, c'est j'ai j'ai pas toujours la la la force de me pencher sur, heu, sur la musique, heu, j'ai pas j'ai <clicks tongue> ça représente aussi un peu un frein. Maintenant, c'est vrai que je veux je veux je te dis ça, mais peut-être que c'est mélangé aussi avec un petit peu de peur, hein. Bien sûr que peut-être, heu, je je me dis heu,: «Voilà, je suis épuisé» heu, je me cache peut-être un peu derrière cette fatigue pour pas me lancer vraiment à 100 %. Je veux dire, c'est un mélange des 2 mais effectivement, j'ai pas toujours le la motivation, heu, ultime, on va dire, de par mon état de forme.
Oui. D'accord. Après, c'est normal que tu ressens de la peur, hein, sur ça, je te rassure, heu heu, tu es humain, tu as des émotions et des fois, heu, c'est important d'avoir cette peur pour, heu, pas s'embarquer, heu, s'embrigader dans des dans des, heu, choix qu'on regretterait par la suite, hein, donc heu, sur ça
Mmh. Oui. Oui, c'est aussi un garde-fou tout à fait.
Exactement. Après, heu heu, la fatigue, oui rentre en compte, parce que oui les 3 fois 8 heu, ça va être un roulement donc 1 semaine, tu vas être du matin, ensuite de l'après-midi, du soir donc heu, pour, heu, avoir, heu, une régularité sur le sommeil et un rythme, heu, c'est pas forcément évident. Est-ce que, heu, tu as déjà pensé à te pencher, heu, tu sais, vers France Travail? Et hem, si je en plus tu le disais que ça fait plusieurs années hein que tu, heu, que tu es dans l'industrie donc en tant que salarié et heu, France Travail peut te débloquer, heu, donc pas le chômage, heu, où tu seras payé par mois, mais en fait, ils peuvent te débloquer, heu, vraiment, heu heu, la moitié, en fait, de tes droits, du chômage. Une fois que tu as créé ton entreprise et heu, 6 mois après si ton entreprise donc de beatmaker, heu, en auto-entrepreneur marche et ben ils te redébloquent, heu, la 2e partie des droits et en fait ça te ferait une, heu, f s une hem, heu, une sécurité pardon, financière et tu pourrais potentiellement aussi, heu, avant de te lancer, heu, faire une formation rémunérée avec France Travail, sur, heu, en fait créer créer une au une, heu, une, heu, auto-entreprise, faire le business plan par rapport à ton activité de beatmaker et c'est rémunéré par Pôle, heu, France Travail.
Exactement. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui oui. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK. D'accord. OK, non franchement, c'est vrai que ça fait des années maintenant que que je suis actif et que je suis, heu, embauché dans mon entreprise, que j'ai pas bougé, heu heu, de de de boîte. Heu, je suis toujours, heu, au même endroit et hem, ça m'échappe totalement. Tout toutes ces notions de France Travail, heu, toutes les aides et les formations, hem, j'y pense, mais b vraiment avec, heu, tellement de méconnaissance que, heu, je sais même pas par quel, heu, bout commencer et au final, heu, je ne commence même pas. Mais c'est vrai que, ça pourrait être pertinent, heu, que ch j d'obtenir, heu, des informations par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que ça peut être une piste et et je connais pas du tout, je connais pas du tout le secteur.
Moui. Oui oui oui, je comprends tout à fait, bah, tu as été, heu, salarié pendant des années donc heu heu, le monde de France Travail, heu, les formations rémunérées, forcément, je me doute que ça ne te parle pas. Mais, heu, oui, tu pourrais potentiellement déjà te bah te contacter le une, heu, un antenne France Travail proche de chez toi et heu, te renseigner en fait sur les formations. Il y a même des formations numériques pour développer ta chaîne YouTube et cetera.
C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça pourrait, heu, ça pourrait me servir, heu, bon, dans un second temps, quoi. Heu, mais ouais, c'est vrai que c'est des choses que je pourrais faire, choper les les informations, les renseignements et heu, et puis, heu, voilà hein, heu, me lancer finalement, quoi. En tout cas, bah, je te remercie de m'avoir mis sur la voie et et je te remercie de ton écoute, c'était, vraiment très sympa d'échanger avec toi.
Bah, c'était un plaisir de t'écouter et de te conseiller et je crois en toi, heu, tu arriveras à faire la transition, j'en doute pas une seconde.
Merci beaucoup.